Uh, qué coincidencia.
Entonces, sí, la la verdad es que fue bastante gracioso. Y bueno, am, pues, ya platicamos, me dice que también va a Monterrey, que, pues, todas estas situaciones, claro está. Llegando allá me dice: "Te paso mi número, y vemos si hacemos algo luego", y yo dije: "Ah, sí, luego", pues, yo pensaba quizá al segundo día, o, más adelante, ¿no?
Ajá. Ajá. Claro.
De repente, pues, ya estamos instalados, ya comimos, ya cenamos, ya estábamos como te digo tranquilos, y de repente me llega un mensaje de mi amiga, y me dice: "Oye, vamos a ir a a un restaurante, ¿quieren venir?". Y que iba con unas primas, y, pues, de repente mis amigos ya estaban vestidos, y yo, de: "Oigan, pero, ¿qué no nos íbamos a poner a descansar el día de hoy?".
<laughs> Guau, entonces, pues, era una decisión, tras otra, y tras otra, ¿no? Acciones, igual.
Sí, la verdad es que se n <chuckles> sí, se nos hizo bastante fácil, pues, quizá también, porque estábamos, este, pues jóvenes, quizás. Bueno, todavía pero, en ese momento quizá un poquito más impulsivos, pero sí, de que ya estábamos vestidos y todo, y nos fuimos. Y entonces, pues ya, la pasamos ahí comiendo, platicando, y en la misma plática, de repente que nos dicen: "Este, oigan, pues, este, y están invitados a los 15 de una prima de ellas". Y yo: "Okey". Y mis amigos: "Sí, sí, sí, sí, sí."
Ajá. Claro. Sí. Guau. También allí en Monterrey, ¿en ese día, o, al otro día. O, cómo era?
No, era al siguiente día.
Guau, oye, les salieron muchas muchas, eh, salidas, ¿no? Allá en Monterrey.
Entonces, de repente Sí, der es que, eh, teníamos algo planeado, y fue completamente distinto a lo que a lo que teníamos, en o, lo que yo tenía como en cronograma, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, ya todos estábamos diciendo: "No, que sí, que íbamos a ir los 15, y así quedó". Nos levantamos al siguiente día, ya bastante aporreados por por la noche anterior, y ese día teníamos el partido al que queríamos ir a a ver.
Exacto. Ajá. Al principal para lo que iban, según a Monterrey. Ajá.
Entonces ajá, justo a lo que teníamos pensado. Entonces, pues ya, em, pues vemos el el partido, todo bien, nos vamos a comer, y y de repente, este, pues, nos mandan mensaje, y nos dicen: "Oigan, ¿sí van a venir a los 15?". Y ay, no, fue todo un caso, porque fue buscar, este, ropa, porque, la verdad es que nosotros nos fuimos en short a o o, llevábamos short para casi todo, no llevábamos como algo un poquito más formal para, pues, vernos presentables.
Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿y llevaban ropa para ir a los 15 años? Entonces no llevaban tenían tuvieron que ir a buscar ropa.